Ja, äh, Lern und Datenautobahn, da sprichst du 'n tolles Thema an. Also, ich fasse mal zusammen, hm, also, du hast wegen deines Freundes hast du angefangen, die finnische Sprache zu lernen und da ging das so von von 'nem kleinen Waldweg äh, ging es so in Richtung, hm, Landstraße, Richtung Richtung Datenautobahn in i in den Synapsen und dann, äh <giggles>
Mhm. Genau. Ja, genau. Also, vorher hatte ich Finnisch gar nicht auf'm Schirm. Ich hatte auch Finnland nicht wirklich auf 'm Schirm. Also, schon interessiert mich so S Wälder und Seen, weil ich auch 'n sehr naturverbundener Mensch bin. Aber als er dann so in mein Leben kam, da, äh, war ich natürlich dann in ihn verliebt und wollte auch seine Sprache kennenlernen und nicht nur mit ihm auf Englisch reden.
Ja. Ah, okay. Ja.